Olha, eu queria que você me ajudasse com relação a um tema. Eh, que eu tô sentindo ultimamente, e aí eu queria a opinião de uma pessoa de fora, né. Pra me dar conselhos, pra eu poder passar por isso. Porque
Aham. Ai, claro, pode me falar.
o que que acontece. Eu percebo que a minha esposa ela, constantemente, ela critica, né, a as minhas atitudes e tudo mais. E e é meio chato isso porque, né, eu a frequência é muito grande. Então, todo dia eu estou ouvindo alguma coisa dela.
Aham. Alguma crítica. <laughs> E
É. E aí eu eu não sei se ela tem razão, ou se eu ou ela não tem razão, né, ou se ela é exagerada. Então, eu eu acho que ela é exagerada, mas não tenho certeza. <laughs>
Hum, entendi. É claro, eu imagino. <laughs> Mas mas olha, me conta assim, então, eh, que tipo de crítica e também que frequência, assim, que acontece? Você falou que é bastante, né? Quase todo dia, né? Ma mas as críticas elas vão variando ou é sempre a mesma coisa?
É. <chuckles> Olha eu acho que, é meio que a mesma coisa, né. Porque
É a mesma cois Aham.
é a questão do das coisas fora do lugar e tudo mais. Mas assim, eu acho que ela também acaba deixando as coisas fora do lugar, mas eu não reclamo como ela reclama, entendeu?
Aham. Hum. Ah, entendi, entendi.
Eu acho que tem eu acho que tem isso, porque assim, a rotina dela é uma rotina pesada, né. Porque ela ela é enfermeira, trabalha no hospital. Mas ultimamente, eu também tô com uma com uma rotina bem bem boa, né, bem atarefada. E inclusive eu acho que até no momento a minha tá mais atarefada que a dela, porque eu tô com um de 16:00 às 21:30, né, de segunda a quinta pelo menos. Eu tô num curso de alemão intensivo, e aí eu tenho um trabalho online, tenho também um outro trabalho pela manhã, e gosto muito de de ir academia, né. Enquanto ela, ela fica no no trabalho dela apenas, ela não gosta de ir academia, aí eu acho
Sim. Uhum. Aham. Ah, entendi. Aham. Uhum. É... Hum. Entendi. É é com a rotina corrida acaba sobrando pouco tempo, né, pra tarefas domésticas, organização e tal. Mas esse esse seu trabalho e to toda essa rotina mais agitada, é ela é temporária? Ela é só agora por um período ou você acha que tende a ficar mais suave depois? Mais Hã
Ah. É. Eu acho que não, acho não, tenho certeza, né. Isso vai vai passar, é temporário essa questão do do curso, mas são 6 meses, né. Ainda bem que realmente já tá acabando. É porque assim, eu como eu fico pensando em fazer essas coisas, de estudar e e trabalhar, eu acabo que não dou atenção à à casa, né. Porque o tempo inteiro eu tô pensando: "Ah, não vou ter tempo, preciso estudar que a prova tá chegando, ou então preciso trabalhar." E eu fico sempre pensando nessas 2 coisas, que eu deixo pra segundo plano, né, a arrumação.
Sim. Ah, entendi. Uhum. Hum. Tá. Claro. Entendi. É, uma questão de prioridade, né. Na verdade nesse momento, p por isso que eu perguntei, se era uma coisa momentânea, essa rotina é muito muito corrida, né, e e cheio de coisa que pra fazer. Porque se for só um momento, né, e ele vai passar e depois a rotina volta ao normal. Aí, eu acho que seria o caso assim meio de conversar com ela, né, explicar o momento atual, né, que é algo mais pontual, eh, e que vai passar, né. Então, por isso que a casa tem ficado, assim, meio de lado, né, normal, né, também porque não dá pra fazer tudo, né. Eh, tem que tem que priorizar alguma coisa, né. Mas ao mesmo tempo você não não, acho que você falou ao mesmo tempo que ela também, né, faz umas bagunças, assim, e você não reclama, né? <laughs>
Hum. Ah. Hum. É, é o caminho. Verdade. Mas é porque hã? É. Exatamente, eu acho que ela tem mais tempo do que eu, entendeu? E aí, a gente fica nesse conflito de que: "Ah, você tem mais tempo. Não, você tem mais e não faz." E e aí acaba acontecendo algum algumas discussãozinhas, né. Que eu acho que também, não são nada de de anormais, mas aí fica fica isso chato, assim.
Ah tá. Entendi. Uhum. Não é super norm Claro, né. Porque, né ,como você falou uma grande f uma fre frequência grande, né. Mas, eh, bom, conversar é sempre a melhor opção, né. É conversar, deixar as coisas claras, dizer até que tá incomodando, né. E esse tipo de crítica, eh, mas também tentar fazer o seu melhor. Uma co uma questão de arrumação de casa, assim, eh, e não sei como é, aí na sua casa. Mas, por exemplo, cada coisa ela tem o seu lugar? Porque uma coisa bem comum que acontece, é quando as coisas não têm um lugar definido. E aí e aí, como você não tem onde guardar, as coisas vão ficando ali à mostra, à vista, né. Quando na casa, cada coisinha tem a sua casinha, assim, como se fosse isso, sabe? Eh, a a fica mais, eh, fácil de você organizar, quando precisa, né. Porque você já sabe, daquilo. "Ah, aquilo ali tá em cima do sofá." Mas ele tem lugar pra aquilo, né? Então com lugares definidos. Como que é aí? Voc vocês fazem isso?
Sim. Uhum. Uhum. É. Uhum. É. <laughs> Hum. Hum. Então, sim, né, as coisas elas acabam tendo o lugar delas sim. E e eu acho que isso já é até ponto que você, dá uma
Aham
abre uma, uma questãozinha na minha cabeça, porque assim, pensando bem acho que faz sentido, eh o que que eu percebo, né, na verdade, assim, eu chego em casa do do trabalho, e aí como aqui é frio a gente tem casaco, tem calça e tudo mais ou e a bota, eh, eu chego, e eu não boto, por exemplo, o casaco no local certo, né. Eu acho que é um tempo tão tão bobo que que gastaria, eu acho que são segundos, né, em vez de deixar, por exemplo, jogado no local, por que não guardar no armário? E são segundos perdidos que, eh, deixariam a casa arrumada, por exemplo, né.
Uhum. Sim, uhum. Hum, tá. Aham. Sim. É, você não precisaria, na verdade reservar um tempo maior. Não, agora eu vou arrumar a casa, né. Porque isso é que é difícil fazer quando a rotina está muito corrida, mas quando cada coisa que você vai guardar ali no dia-a-dia, você já coloca no lugar dela, por isso que eu perguntei, né, se cada coisa tem o seu lugar, porque muitas pessoas não têm, né, aí a aí você precisa ficar criando o lugar pra cada coisa, isso num n talvez não seja o momento de fazer, porque você está com uma rotina corrida, né? Mas se isso já existe na sua casa, aí fica um pouco mais fácil de tentar organizar, bom pra evitar, né, crítica constante, assim. <giggles>
É. Verdade. <laughs> É verdade, eh eh, talvez eu esteja achando uma desculpa, né, pra falar que: "Ah, não consigo botar as coisas no lugar." Mas, são segundos, eu acho que com relação a isso
Aham.
eh, eu acho que dá pra organizar, bom, chegou, é só botar no lugar, e aí eu não preciso, como você falou eh, desprende um um um tempo muito grande pra pra organizar as coisas, né? E
Pra organizar, é, pra organizar tudo, aham.
Exato, e um outro ponto, né, que eu estava pensando aqui, é a questão do porque o que mais impacta aqui é a louça.
Hum, tá.
Porque a louça tem muito. E a gente acaba que não tem uma, eh, uma máquina de lavar louça, né, e e por um acaso eu só estou pensando nessa máquina, agora falando contigo, porque no dia a dia, assim, a gente está pensando em outras coisas, que acaba que não pensa, por exemplo, num numa lava-louça, né? Mas eu eu percebo que tem muita louça, por mais que a gente seja por mais que aqui em casa sejam só duas pessoas, eu percebo que
Uhum. É.
a gente, eh, gera muita louça, né, e a gente acaba não lavando.
Sim. Né? Aí vai acumulando, né? É, a lava-louça realmente ajuda muito, por né, porque é claro que você não vai ficar lavando na lava-louça toda hora, mas você vai colocando ali dentro a louça e ela não fica aos olhos, né? Ela fica ali escondida, <laughs> pra lavar no final do dia e isso ajuda muito assim, porque não fica aquela bagunça na pia, né? Eh, mesmo que você não vá ficar lavando na máquina o tempo todo, porque senão gasta muito, mas organizar pra lavar uma vez no dia, isso seria m muito bom. Mas se não tem a lava-louça, aí uma opção seria, eh, usou lavou, né? <laughs> Pra não ir acumulando, né? Isso seria o o ideal.
Então É. Uhum. É. Uhum. Uhum. É. É verdade, é verdade, mas é mas é porque, assim, como eu te falei, a questão do tempo, né, às vezes eu não quero nem parar pra comer. E aí se eu paro eu preciso fazer a comida. E aí se eu faço a comida tem louça. Então, o meu objetivo é só comer, quando eu paro, eu quero comer e já voltar a trabalhar. Entendeu? Então eu penso assim: "Bom, não vou não era nem pra eu ter parado, mas eu parei, eu como, e aí deixo a louça ali e já vou para o trabalho." E então isso acontece com frequência.
Aham. Tem louça, é verdade. Uhum. Aham. Entendi. E aí fica ali acumulando, né? E ela tem um horário, assim, pra chegar em casa? Porque senão você podia dar, né, parar um pouquinho, ali 10 minutos, assim, pra lavar a louça que você deixou um pouco, né, durante o dia, um p um pouquinho antes dela chegar, só pra evitar mesmo essa crítica ou até uma discussãozinha.
Uhum. É, isso isso acontece, eu fazia isso quando a a agenda estava mais vazia, né, então, só pra evitar esse momento, eu pensava: "Meu Deus ela está chegando, vamos arrumar isso aqui." <laughs>
<snorts> Entendi. <laughs> Tem que lavar a louça. <laughs> Mas é porque olha, tenta ente entender o lado dela, né? Você chegar na casa, às vezes você tá tá cansada do trabalho, chegar e olhar a pia toda cheia de louça, assim, pra lavar, é mais coisa pra fazer, né? Eh, e eu eu sei que, né, ela também, né, poderia entender que você está trabalhando, ali, você tá em casa, mas está trabalhando, né, o dia todo, né, tá tem os seus afazeres, né? Mas seria uma coisa que claro, dá pra conversar, né? Dá pra explicar: "Olha, eu tô trabalhando muito, é só por um período, né? Então a louça tem ficado." Né? Eu acho que a conversa é sempre bom, né? Um bom caminho ali, pra evitar esse tipo de discussão, já que, sempre né, muitas vezes quando ela chega a louça está por ali, né?
<snorts> Exatamente, só que hoje Uhum. Hum. Verdade. Uhum. Sim. É verdade. Pois é. Aham.
Eh, se der o tempo você corre pra lavar, aí evita a discussão, mas se não der, aí tenta explicar, né? Conversar, tentar
Sim. Porque quando desa desabafando assim, parece até o problema ele desaparece. Porque se for parar pra pensar, é muito rápido, né, que se resolve essas coisas, então, é chegar em casa, guardar a roupa no lugar, a própria louça mesmo se se eu vamos supor que a louça esteja limpa, não tenha nada.
Uhum. Aham.
Quanto tempo eu vou perder pra lavar um garfo, uma faca, né, um copo, e um um um prato? Então
É, pouco. É bem rapidinho, é.
é muito rápido. Não faz sentido pensar que: "Ah, eu vou perder tempo só por eu estar lavando isso." Então talvez eu eu acho que eu esteja pensando da maneira errada, né.
É, às vezes é muito rápido. Não vai mexer muito, ali, na sua rotina, você não vai perder tanto tempo, ali, de trabalho, né, e vai resolver o problema da crítica, assim, né, às vezes mais fácil do que você imagina, né? Tenta fazer isso, assim, por um período, uma semana, assim, pra ver co o que que dá, se melhora, se melhora pra não ter discussão, se melhora, a casa fica visualmente mais arrumada, assim, isso é tudo faz bem, assim, faz bem pros olhos, pro conforto da casa, né? <giggles>
Verdade. Uhum. Uhum. Sim, sem dúvidas, sem dúvidas, é, eu vou tentar. Tentar não, né? Vou vou fazer isso na verdade, eu vou chegar e colocar as coisas no lugar, porque, refletindo aqui com você, é um tempo muito mínimo que se gasta e esse tempo pode fazer a diferença no relacionamento, né? Então obrigado, obrigado por me ouvir esse desabafo, e obrigado também pelos conselhos.
Aham. É verdade. Ah, imagina imagina, espero que dê certo aí. <laughs> Está bom? Tchau, tchau.
Obrigado.